Oye, dime, ¿cuál es el hobby que abandonaste y que te gustaría volver a practicar?
Pues mira, la verdad es que <clicks tongue> tengo 3. <chuckles> Eh, tengo 3 hobbies que yo practicaba cuando era niña, porque te te doy un poquito de contexto. La verdad es que cuando yo era chiquita, eh, mi mamá estaba como muy obsesionada en que siempre estuviéramos en clases extracurriculares por la tarde, ¿no? Entonces, ella nos buscaba todo tipo de actividades, desde físicas, deportivas, culturales, artísticas. Como que siempre su idea era de que, pues teníamos que probar de todo para saber en qué éramos buenos y en qué y qué nos gustaba hacer, ¿no? Tanto eh, y eh, a mí como a mis hermanos. Entonces, la verdad es que durante, pues, toda mi infancia tuve oportunidad de probar muchas cosas, algunas que que de plano no me gustaron nada, pero hay otras que sí, este, especialmente ahorita que ya soy adulta. La verdad es que me encantaría retomar. Por eso te decía que tengo 3, pero, este pero es justamente por eso, ¿no? Porque tuve la oportunidad de de probarlas, eh, me gustaban, no te puedo decir que a lo mejor era la mej la mejor, ¿no?, o que era muy buena, pero la verdad es que lo disfrutaba, me hacían bien, me hacían sentir bien. Y y, pues, ojalá, este, pudiera retomarlas próximamente, está como en mis planes.
Okey. Okey. Sí. Okey. Okey, okey. Okey. Sí. Okey. Sí sí sí. Okey, sí, la verdad, si si te gusta, no, pues no importa, ¿verdad? Que que no seas la mejor del mundo, pero mientras disfrutes hacerlo, está muy bien. Oye, ¿me puedes decir cuál es cua alguna de esas actividades que te gustaría volver a retomar?
Sí, por supuesto. Pues, mira, la primera tiene que ver con el tenis, eh, que se me hace, la verdad, un deporte, pues, muy bonito, ¿no?, este, se me hace un deporte muy completo donde trabajas, bueno, obviamente, pues, todo el cuerpo, ¿no? Al estar corriendo, trabajando el brazo. Trabajas, también mucho, la mente, esta parte de estar contando los puntos, de de un poquito de estrategia, ¿no?, para ver a dónde vas a mandar la bola. Se me hace un deporte, la verdad, muy, muy, muy completo y yo lo disfruté mucho cuando lo practiqué. Entonces Sí, ese es uno que me encantaría retomar próximamente.
Oh. Sí. Sí. Ay, qué bueno. Okey. Oye, y cuéntame, ¿por qué dejaste de de practicar el tenis? ¿Fue por tiempo o porque simplemente, eh, te dio se te dio la oportunidad y dijiste: "Okey, creo que lo voy a dejar por un rato", o por qué lo dejaste?
Sí, fíjate que lo dejé, lo tuve que dejar por cuestiones de la escuela, eh, yo empecé a practicar el tenis como cuando estaba en la prepa, porque fue una de las actividades que yo personalmente le pedí a mi mamá, esa esa no me la investigó ella, ahí sí fui yo, más bien, la que le dije: "Oye, má, pues, la verdad es que me gustaría mucho intentarlo, eh, ¿porque no buscamos unas clases?". Total que ya, eh, mi mamá se movió, buscó de un profesor de que tenía una academia y me metió a las clases, ¿no? Que eso eso fue cuando yo estaba en la prepa, pero después, cuando ya iba a entrar yo a la universidad, yo tuve que mudarme a otra ciudad. Entonces, eh, pues, bueno, entre la mudanza y también un poquito el cambio de ritmo, por la universidad, y las tareas, y trabajos, eh, pues, ya no me daba tiempo. La verdad es que ya eh, eh, no no no, bueno, primero no podía como encontrar una academia donde se adaptara como a mis horarios, que eran bien raros en la universidad, eh, a veces, tenía clases en la mañana, a veces tenía clases en la tarde. Entonces, no podía comprometerme como a un horario fijo, ¿no? Entonces, eso, pues, ya me complicaba la existencia. Y, este, y, pues, bueno, aparte también estaba llena de tareas, de proyectos, de trabajos, y decidí dejarlo porque, eh, pues, sí, la verdad es que no m no me podía partir como en 10 pedacitos, <chuckles> eh, y y ya, nunca más lo retomé. Hasta, eh, bueno, ahora que ya soy mamá y que ya tengo un hijo, mi hijo, eh, justamente empezó a a jugar tenis, hace unos años. Entonces, ahí, la verdad es que dije: "Híjole, es que yo me acuerdo que era tan bonito el tenis, yo quiero retomarlo".
Ah, okey. Okey. Ay, qué bueno. Sí. Ay, qué pena. Okey. <laughs> Sí. Sí. Ah, qué qué bueno. Okey. Oye, y y, ¿a ti te gustaría volver a retomarlo?, que un día vas a decir: "No, pues, un día voy a ir con mi hijo y le voy a decir que ahora yo voy a ser su compañera para y me voy a meter ahí a las mismas clases que está él".
Ándale, estaría buenísimo, pero híjole, desafortunadamente ya él, o bueno, o afortunadamente para él, él ya tiene un nivel muy avanzado, o sea, él sí lleva ya varios años que ha sido muy constante. Y como ahorita está chiquito, pues no tiene grandes obligaciones en la escuela, entonces le da oportunidad, pues, de entrenar todos los días, ha ido a torneos. Entonces, yo creo que, eh, ya no seríamos como buenos compañeros porque yo creo que yo ya me quedé en un en el lugar de principiante. Entonces, creo que sí tendría que encontrar un grupo donde donde apenas me enseñaran como lo básico, nuevamente.
Oh, okey. Sí. Okey. Okey. O o tal vez, como mencionas que tu hijo ya está más avanzado, más experimentado, tal vez te podrías, por ejemplo, algún domingo, en la tarde, un fin de semana, eh, decirle: "Oye, hijo, ¿qué tal si ha hacemos algo de tenis un rato?", ¿verdad? Para para por desoxidarte.
Oye, eso suena muy bien, eh, fíjate que eso sí no lo había pensado, pero yo creo que eso sí lo podríamos hacer, que me dé unas leccioncitas, eh, a lo mejor, eh, pues, con algo de práctica, no no que le vaya a ganar, pero seguramente sí me podré defender y hacer algunos buenos puntos. Pero sobre todo, pues, sí, creo que sería padre como convivencia, ¿no? Mamá e hijo. Entonces, sí, creo que se lo voy a proponer, próximamente.
Sí. Ah, okey, qué bueno, ojalá salga bien. Oye, te tengo otra pregunta, para ti, ¿qué qué sentirías o qué significaría para ti volver a a practicar el tenis?
Ah, pues, yo creo que, me re me recordaría como este tiempo, en mi en mi juventud donde lo practiqué que, más allá del deporte que, sí, o sea, te digo que me encanta, la verdad es que hice muy buenos amigos, eh, tuve unos coaches, la verdad, fenomenales, de gran nivel, que me enseñaron muchas cosas, todas las bases, digamos, del tenis, eh, cómo dar los los golpes, eh, pues, básicos, ¿no?, como, eh, jugar con técnica. Entonces, para mí, volver al tenis sería como revivir otra vez esa parte y también sería como un espacio para para poderme relajar, para poderme desconectar del estrés de todos los días, ¿no? Sería como, pues, un tiempo para mí tal cual, ¿no?, este, como yo te decía, a lo mejor, no voy a ser la la m la mejor o la, ah, o la que va a irse, eh, al campeonato, pero sí que que me sirva como para desestresarme, para sacar a lo mejor, todas mis frustraciones, todo mi estrés, todo mi, eh, pues, mis preocupaciones y, de paso, pues, bueno, hacer mucho ejercicio.
Okey. Ay, qué bueno. Oh. Sí. Ajá. Sí. <chuckles> Sí, claro, porque al final y al cabo practicar un deporte, aparte de que, eh, te gusta, te relaja la mente, es bueno para tu cuerpo, saludable, ¿no?, y es muy importante que la gente haga haga ejercicio, por lo menos una hora, ¿verdad? Entonces, para para ti, yo creo que estaría muy bien, además de que, pues, como ya le dijiste, haces ejercicio, te vas a estar moviendo, vas a distraerte un poco, ¿verdad?, y vas a recordar todo eso que que viviste en la en tu época de prepa.
Sí, totalmente, sí, la verdad es que sería padrísimo como volver a a retomar esa esa actividad, ¿no? Este, hacer este ejercicio, practicar los golpes, eh, pues, ser competitiva, tener algún juego amistoso si tú quieres, pero con alguien más, pode ponerlo en práctica. Que mi hijo me viera también me gustaría mucho, eh, y como dices también, poder tener un juego con él, ¿por qué no?
Sí. Sí, sí, sí. Sí, claro. Oye, me da curiosidad. Justamente me mencionaste que, pues, tu hijo practica tenis, todo eso. Eh, ¿él se metió al tenis por curiosidad o tú le diste como que la recomendación? De que, "oye, quieres que te meta a alguna academia de tenis?" ¿Cómo cómo fue eso? Porque se me hace una increíble coincidencia que tú practicabas tenis antes y ahora tu hijo lo practica, ¿fue algo de influencia tuya?, o, ¿fue por voluntad propia tu hijo?
No, la verdad es que sí fue influencia mía y de mi esposo, tengo que decirlo. Eh, mi esposo también mucho tiempo practicó tenis, entonces como que a los 2 se nos hacía, eh, pues, un deporte súper bonito, súper completo, y entonces cuando mi hijo tenía como, ¿qué será?, como 4 añitos, eh, un día estábamos en un en un club deportivo donde donde él iba a na a nadar y vimos que unas parejas estaban jugando tenis. Entonces, le dijimos: "oye, vamos a quedarnos tantito a ver el el partido, nada más," ¿no? Entonces, como que, pues, ahí nos quedamos y yo creo que nos vio así superemocionados y nos dice: "Oigan, a ustedes les gusta mucho el tenis, ¿verdad?" Pero, pues, apenas hablaba, estaba bien chiquitito y así nos volteamos a ver los 2. "Sí, la verdad es que sí, fíjate que tu papá jugaba, yo también y tal, ¿no te gustaría intentarlo?" "Sí," y así como que no ni lo pensó mucho, nomás dijo: "Sí, ¿qué tengo que hacer?" Y ya le dijimos: "No, pues bueno, hay que comprarte primero una raqueta y, pues, ya vas con el maestro y, si te gusta, pues ya le sigues." Y, pues, la verdad es que le ha gustado mucho y y fuera de de de, este, ser de que yo soy su mamá, la verdad es que es bastante bueno. Es muy coordinado, es eh, muy ágil, es, so sobre todo, también es muy constante en tus en sus entrenamientos. Entonces, lo ha ayudado como a mejorar bastante.
<laughs> Oh, okey. Sí. Oh, okey. <laughs> Oh, okey. <laughs> Okey. Okey. Okey. Okey, mira qué bueno que ese gusto de por el tenis sea, sea de toda la familia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahora ya ahora que me mencionas que tu esposo tiene también ese gusto por el tenis, que lo practicaba, fíjate que, pues, podría salir un día perfecto ¿no? Un fin de semana para para que toda la familia ahí una unas retas ahí u unos juegos amistosos, ¿verdad? Pero, me llama mucho la atención que tu hijo, aparte de que le gustó, se tiene esa disciplina de que es muy constante y todo eso es muy bonito para un niño de de de su edad, de de 4 años, ¿verdad? Me mencionaste que, en ese tiempo le gustó, lo practicó y le agarró como una disciplina, y fíjate que, eso es muy bueno para para un niño, porque va agarrando disciplina, va agarrando como esa esa seriedad que debe de tener.
Ándale. Sí, totalmente. La verdad es que, eh, pues, en en ese sentido sí somos como muy, ah, cuadrados o muy exigentes, ¿no? Por ejemplo, él nunca falta a la escuela, siempre hace sus tareas, siempre lleva el uniforme, siempre lleva su lunch, o sea, como que sí le hemos inculcado ese tema de la disciplina y la constancia, en todas las áreas de su vida, ¿no? Este, tanto, eh, te digo en la escuela, como aquí en la casa, como en el deporte. Entonces como que yo creo que cuando él entró a las clases de tenis, pues para él era muy normal decir así como: "Bueno, pues si a la escuela voy todos los días, pues al tenis también voy todos los días". Entonces, sí, él mismo nos lo pedía y y muy chistoso porque 10 minutitos antes de que nos tuviéramos que ir de la casa, él ya estaba aquí abajo en la en la puerta, ¿no? Y diciendo así como de: "Bueno, ¿a qué hora nos vamos? Ya vámonos, yo ya estoy listo". Sí, con su raqueta, su botella de agua, y pues listo para lo que sigue, ¿no? Entonces, eso también a mí me dejaba como muy tranquila porque yo decía: "Bueno, pues sí lo está disfrutando, no es que lo esté haciendo, ni por obligación, ni por quedar bien con los papás, ni porque lo lo estemos forzando", ¿no? Entonces, eh, pues creo que, que ya el deporte al día de hoy, pues, ya se ha vuelto como parte de su vida, es una actividad más, y ya ni se lo cuestiona, la verdad es que lo hace y lo hace de muy buena gana, con muy buena actitud.
Okey. Okey. Ay, qué qué lindo. Sí. Claro. Okey, qué bueno que le están inculcando todos esos valores tan bonitos, tan, tan esenciales, ¿verdad?, en la vida, de qué bonito, ¿verdad?, que ustedes se lo estén inculcando.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 Eh, imagínate que algún día tu hijo dice: "Oye mamá, ya no quiero, eh, seguir practicando tenis". Tú lo le dirías de que: "Okey hijo, está bien si no te gusta". O simplemente como que dirías: "Oye hijo no no lo dejes, no fíjate que eres muy bueno no debes dejarlo". ¿Tú qué harías?
Pues mira, yo creo que sí trataría como de entender un poquito, eh, cuál es la razón por la que ya no quisiera seguir, ¿no? Porque a lo mejor sí le diría: "Oye, pues sí, fíjate todo lo que has logrado, tantos años de de entrenamiento, de sacrificio, de constancia". Pero sí tratar de entender exactamente cuál es la razón. Eh, yo creo que, pues hablando sobre todo de temas de de hobbies, pues sí es importante, eh, que lo hagas con gusto, ¿no? Que no lo veas como: "Ay qué horror, tengo que ir otra vez al tenis". Entonces, s yo también respetaría mucho su decisión si en algún momento él quiere decir: "Eh, no sé, ahora me me interesa otro deporte o me interesa algo artístico o no me interesa ahorita hacer nada". Eh, pues yo respetaría su decisión. Sí, a lo mejor trataría de de de preguntarle por qué no, ¿no? Como, por que a lo mejor si hay alguna razón que se puede resolver y que que ya con eso él quiera continuar, pues lo haríamos, ¿no? Pero si es porque definitivamente, pues, ya se cansó, quiere explorar algo nuevo, pues, yo creo que sería este tema, pues, de apoyarlo, ¿no?
Sí. Claro. Claro. Okey, qué bueno. Oh, sí, sí. Oye, qué bueno que eres, se escucha que eres una gran madre que se preocupa por sus hijos y me gustó mucho eso que dijiste que vas a buscar la razón de que: "Oye hijo es no te gusta o hay algo que te incomoda". La verdad, eso es muy bueno y se la verdad se se nota por todo lo que me estás contando que eres una gran madre.
Ay, pues muchas gracias. Sí, no, la verdad es que, eh, como que creo que es que es muy importante ser también muy respetuosos de pues del pensar de los demás, ¿no? Eh, de no tratar de imponerles las cosas, porque las cosas impuestas, pues, no funcionan bien, nun no salen bien. Entonces, pues no, para qué quiero que vaya de mal humor al tenis, que al que a la mera hora, después de un tiempo, pues, lo acabe odiando, ¿no? A lo mejor que diga: "No, ya no quiero volver a saber nada del tenis nunca más", y el día que pueda él tomar sus decisiones, diga: "Ya no", mejor ahorita, eh, pues poderlo platicar, poderlo apoyar, y con mucho gusto, o sea, si él quiere empezar otra actividad, así como mi mamá me apoyó cuando yo era niña y, pues, eh, que yo le dije que quería practicar el tenis, pues así también yo lo voy a apoyar siempre, eh, ya sea para el tenis o para otra actividad o para cualquier situación de su vida, ¿no?
Sí. Exacto. Sí. Sí, sí, eso es muy bonito, porque también justamente, ah ah, un temor de de los padres podría ser que su eh, que le digan a su hijo que haga algo y que como que no les de miedo que esa actividad la estén haciendo como por por obligación o solo por complacer a los padres, pero en este caso se nota que no, que sí le gusta de verdad y no solo lo hace como que por compromiso o por complacerlos a ustedes.
Sí, totalmente. Entonces, pues sí, por eso yo quiero seguir como por ese buen camino, por así decirlo, ¿no?, y y sí ser como muy abierta a que el día que él diga: "Ya no más tenis", pues bueno, yo voy a respetar su decisión. O también, si toda su vida quiere dedicarse al tenis, pues también apoyarlo, ¿no?, en lo que esté en nuestras manos, llevarlo a clases, llevarlo a algún torneo, eh, pues a lo mejor, comprarle el equipo que necesite, eh, simplemente estar ahí como para él, ¿no?, para que se dé cuenta de que, pues, las cosas, eh, se pueden lograr y es importante tener el apoyo de la familia.
Sí. Sí, claro. Oye, muchas gracias por por este tiempo que te tomaste. Espero que tu hijo siga triunfando en el tenis y que se que se haga muy bueno.
Ay, pues muchísimas gracias, espero que sí y, pues bueno, gracias por la oportunidad de de este tiempo. Hasta pronto.